عندي مشكلة مضايقاني جدًا، جدًا، ومخليانى حاسس إن كل اللي باعمله ده مش كويّس أو مش جودته عالية أو ما يناسبش الأذواق، وحاسس إن أنا حاسس إن أنا اللي ذوقي وحش، محسسنى إن أنا اللي باعمل حاجة مش حلوة خالص والناس بت ب مضايقة منها وصحابي دايمًا بينتقدوني عليها، وبيقولوا لي اللي أنت بتعمله ده مش حلو. والموضوع بقى رخم جدًا، جدًا، وضايقني وفعلًا آثر عليّّ لدرجة إن أنا بافكر أوقّف نشر ڤيديوهات خالص بسبب التعليقات السلبيّة من صحابي ومن الناس اللي بتشوف اللي أنا باعمله، ومش عارف مش عارف أتجاوز الموضوع ومحتاج نصيحة يعني لو تساعدني ممكن تقول لي أعمل إيه.
إمم. مقدّر بصراحة، يعني موضوع زي ده ممكن يكون مضايقك إزاي يعني في حين إن المفروض يكون صحابك ي هم البيئة الآمنة ليك، الناس اللي تدعمك وتحفزك في أي حاجة أنت حاببها، كون إن أنت بتاخد منهم تعليقات سلبيّة بالشكل ده أكيد حاجة فعلًا هتضايقك وهتأثر على نفسيتك. بس ممكن تحكي لي بس الأوّل عن طبيعة الحاجات اللي أنت بتنشرها، وبدأت تنشرها ليه؟
بالضبط. بُص هو أنا باقدِّم محتوى يعني مدعوم بالذكاء الإصطناعي، يعني باقدم ڤيديو آآ التخصص بتاعي عارف أنت الڤيديوهات اللي هي بتاعة what if؟ اللي هو ماذا لو حدث كذا، كذا؟ وأقعد بقى مثلًا أتكلّم في النقطة بتاعة الڤيديو، باعملها ومش مش دي الفكرة كمان، الفكرة إن أنا باعملها كمان وعندي ميزة مش عند المنافسين، يعني المنافسين وأكبر منافس ليّا اللي على القناة بتاعته عندها أكتر من 8 أو 7.000.000 مشترك، بيقدم ال ال الڤيديوهات بتاعته بمشاهد متاخدة من أفلام، ومن أماكن و وبيكتب المصادر تحتيها، أنا ما باعملش كده أنا ب ب بانشئ وباخلق الب المشهد بتاعي بالAI، والشكل بيبقى أحلى كمان كتير من اللي هو بيعمله، بس ما أعرفش النقد ده كلّه بييجي لي ليه!
آه. جميل. آه. أوكي. إمم. بصراحة يعني أكيد طبعًا يعني فكرة إن أنت تكون بتقدم محتوى حلو، وقصاد كل ده بتلاقي نقد، يعني الموضوع مش سهل إطلاقًا. بس قل لي طيّب يعني الحاجات اللي كانوا بينتقدوها عليك هل أنت حسّيت إن هي كانت حاجة منطقيّة والّا هو نقد لأجل النقد وخلاص؟
ما هو للأسف آآ، من كتر النقد أنا بقيت مشوش مش عارف أحدد، يعني مش عارف نفسيًا متدمر فاهم مش مش مبسوط خالص، مش قادر فعلًا أركز أشوف هل فعلًا الكلام ده صح والّا لأ، وخصوصًا أنت عارف إن اليوتيوب دايمًا في البداية بياخد وقت على ما بيبدأ آآ يعني الم ال تنتشر أنتَ تبقى عندك مشاهدات كتير فأنت already أصلًا ما عندكش يعني حد غيرهم آآ، تاخد منّه النقد أو تاخد منّه التحليل أو التعليق فاهمني؟
أيوه. أيوَه، أيوَه، متفهم بصراحة حاجة زي كده كون إن أنت يعني لسّه في الأوّل ودول الناس اللي أنت بتاخد منهم يعني النقد لا غير، فهمَّ يعني أكيد هيكون حاجة محبطة بالنسبة لك في الأوّل خصوصًا إن ما فيش جمهور يعتبر. بس قل لي طيّب يعني هل حاجة زي كده أثَّرت عليك وعلى طريقة شغلك والًا أنت ما اتأثرتش بالموضوع ده؟
بُص هاكدب عليك وب بصراحة لو قلت لك ما اتأثرتش، لإن طبعًا لمّا بالاقي في إجماع من منهم إن الموضوع مش حلو، إن أنا اللي باعمله ده م شكله مش حلو، بأبدأ أغيّر، بأبدأ أغيّر كتير وقعدت حسّيت أنا بقيت بقيت ماشي في دوامة تغييرات ما بتخلصش، كل مرّة نقد كل حاجة كل مرّة الموضوع مختلف. كل مرّة نقد مختلف ع مع ڤيديو جديد فحاسس إن أنا بقيت تايه جدًا يعني حرفيًا بقيت تايه مش عارف أعمل إيه، عشان يعني يعني أحسِّن الجودة أو أو حتّى أثق في نفسي تاني يعني عامةً فاهمني؟
آه. إمم. آه، متفهِّم بصراحة حاجة زي كده، وأكيد حقَّك إنّك تحس ب يعني بموضوع التوهان. خصوصًا يعني إنّك لسّه في الأوّل. تمام؟ بس أنا عايزك يعني تقول لي هل أنتَ كنت جرّبت أي حاجة حاولت تتعامل بيها مع شعورك بالتوهان ده أو القلق وال يعني الضيق اللي بتحس بس بسبب النقد؟
لأ، هو بصراحة ما جرّبتش حاجة. يعني ما ما ما أنا مش عارف أعمل إيه فاهمني؟ ولما مش عارف أعمل إيه، فما جربتش حاجة، فما ما جاش في دماغي حاجة معيَّنة أعملها عشان يعني أتجاوز ال ال الدوامة اللي أنا بقيت فيها دي، فبالتالي يعني محاصر من كل الاتجاهات. عارف أنتَ هو لمّا تييجي كل ما تييجي تعمل حاجة مثلًا، تصمم حاجة، تفتكر نقد معيّن، فتغيَّرها فت ف ما فمش عارف أعمل حاجة بصراحة.
امم. ما أكيد متفهِم بصراحة الحيرة اللي أنت فيها، وإن أنتَ مش قادر تعمل حاجة. أنا حابب أفكَّرك بس بحاجة مهمّة جدًا، هي فكرة إن أنتَ لسَّه في الأوّل، وأي شخص في طريق النجاح في البداية طبيعي إن هو يلاقي نوع من النقد. طبيعي يلاقي إحباط من بعض الناس، بس اللي بيحدِّد هل أنت هتكمل والَّا لأ فعلًا؟ ده شعورك اللي جوّاك. تقديرك للحاجة اللي أنتَ بتعملها، هو ده بيكون الأساس بالنسبة لك. هل أنت قادر تتحمل النقد ده، وتاخده حافز بالنسبة لك إن أنتَ تتحرك؟ والّا أنت هتقف عند النقد ده ومش هتتحرك بعده خالص؟ ممكن تبدأ تواجه صحابك، وتقول إن أنتَ مش حابب أي نقد أو سخرية في حاجة أنت بتحبها. تمام؟ وإن أنت حابب إن هم يكونوا داعمين ليك. ولو حد مش هيدعمك دي حاجة م مش هتضايقك، بس أنتَ مش حابب النوعية دي من التعليقات أو من السخرية عمومًا.
بالضبط. يعني والله أنت يعني هي دي فكرة حلوة، و وبالنسبة لإن أنا مح يعني مقدر قيمة اللي أنا باعمله. لأ، هو أنا فعلًا مقدر قيمة اللي أنا باعمله، وشايف إن أنا باعمل حاجة قويّة جدًا، ومختلفة جدًا. ويمكن ده اللي مخليهم هم مش فاهمين ده، وده صوت جوّايا قوي جدًا، يعني بيقول لي دايمًا إن همّ مش فاهمين أنت بتعمل إيه، أو مش أنت بتعمل حاجة مختلفة عن الذوق ال ال العام. لأن أنا فعلًا أصلًا ب أنا في المحتوى بتاعي باستهدف جمهور أجنبي، أ جمهور أوروبا وأمريكا تمام؟ ده الذوق العام بتاعهم فاهم؟ فممكن يكون فعلًا وده اللي مسيطر فعلًا ع وده الدافع اللي بالنسبة لي أوي جدًا، وبيأكد لي إن أنا لازم أستمر. إن همّ فعلًا آه، م و ممكن بنسبة كبيرة بس مش فاهمين أنا باعمل إيه. فلأ، يع ع أكيد لازم أعمل كده ولازم أتجنب ال الأفكار السلبيّة اللي بتيجي منهم. ولازم أكمل كده كده يعني.
آمم. بالضبط آه، خلّيك دايمًا فاكر فعلًا إن أنت ما دام بتستهدف شريحة غير الشريحة اللي أنت موجود فيها، فأنت طبيعي هتتعرض لنقد، طبيعي هتلاقي في إحباط، بس أنت دايمًا طول ما أنت عارف إن أنت ماشي صح، وعارف يعني الهدف اللي أنت عايز توصل له ده هيكون المُحفز بالنسبة لك إنّك تكمل بعد كده، وما تقفش عمومًا في أي حاجة تحبطك بشكل عام.
بالضبط آه، عندك حق. آآ، يعني وخصوصًا إن أنا كمان باعمل حاجة creative يعني حاجة م لسّه جديدة على المجتمع ولسّه جديدة على ال العقول، يعني زي ما أنت عارف دلوقتي إن إن إن دلوقتي في ثورة ال الذكاء الاصطناعى في ال في ال الإبداع مثلًا وفي الحاجات الإبداعية زي ال إخراج الڤيديو والصور. الموضوع لسّه ي ف يعني بادىء يتطور بشكل ملحوظ الفترة دي، وأنا حبّيت إن أنا أنتهز الفرصة وأمسك ال الموضوع من أوله، وأبقى مع الوقت من الرواد ال اللي قدروا يعملوا حاجة. وخصوصًا إنّه أنا يعني بقيت شايف إن فعلًا حرفيًا إن الأدوات اللي معايا بتخليني أعمل محتوى بجودة عالية جدًا، وفعلًا بيأدي الغرض و وزيادة كمان. فاهمني؟
آه، آه، أنا فاهمك طبعًا واضح إن أنت يعني بتحب الحاجة اللي أنت بتعملها، وشايف إن هي حاجة يمكن متقدمة، وإن أنت هي تعتبر ثورة تقنية حاليًا حاصلة، فجميل إن أنت شايفها من المنظور ده، وجميل إن أنت لأ، يعني مش هتخلي أي حاجة محبطة بالنسبة لك أو التعليقات السلبيّة اللي أنت بتواجهها تكون حاجة توقفك عمومًا، يعني فعلًا أنت زي ما أنت بتقول دي حاجة نادرة جدًا، حاجة أنت مميّز فيها وتعتبر من الناس القليّلين اللي بدأوا فيها. فأنت لازم تستمر عشان قدّام بعد كده لمّا الموضوع ينجح تكون أنت من أوائل الناس اللي بدأوا فيه وما تخليش حاجة تكون أحبطتك في المجال ده.
بالضبط، وده شغفي يع و ده ال الحقيقة شغفي. أنا من زمان جدًا وأنا حابب إن أنا أبدأ في أصنَع محتوى ويبقى عندي جماهير وعندي ناس بتستنى الش ال الشغل بتاعي، وأحسّ إن أنا باقدّم قيمة للناس و وإن أنا باعمل حاجة بتعجب الناس أصلًا. الموضوع ده شغف عندي من زمان وده اللي بيرضي فضولي، وده اللي بيرضي غ غ يعني مش مش هاقول غروري ده اللي بيرضي ال آآ، حسّيت إن أنا باعمل حاجة فعلًا ذو قيمة يعني، حاجة منتشرة. فعشان كده أنا مستمر، وعشان كده أنا جيت سألتك أعمل إيه، وإزاي أتجاوز المشكلة المشكلة دي اللي عندي. عشان ما أنا مش عايز حاجة توقفني مش عايز انتقادات ولا مشاعر سلبيّة ولا طاقة سلبيّة ولا أي حاجة توقفني عن الهدف اللي أنا ماشي فيه. فلمّا لقيت نفسي خلاص إن أنا هابدأ استسلم للفكرة فعلًا أنا باعمل حاجة وحشة، عشان كده أنا جيت على طول عشان أخد منّك النصيحة.
أيوه بالضبط، يعني أنا زي ما قلت لَك تمام، أهم حاجة تعملها إن أنت تواجه صحابك تمام، ده فعلًا هو الحل اللي هيريحك بشكل كبير، خصوصًا إن أنت كده كده مش مستهدف آآ، عربيين في المحتوى تمام، ممكن برضو يعني لو أنت متضايق أوي من فكرة الكومنتات أنت اقفل الكومنتات في الفترة دي تمام، دي حاجة تانية ممكن تريَّحك، بس عمومًا يعني أهم حاجة يعني أ أفكرَك بيها وعايز أركز عليها هو إن أنت لازم تواجه، عرَّفهم إن دي حاجة أنت مش حاببها، وهم المفروض يحترموا رغباتَك بشكل عام، دي مش حاجة يعني المفروض يكون فيها هزار ولا تريقة ولا سخرية لأ، يعني المواجهة على فكرة هتريَّحَك كتير، وهم لمَّا يعرفوا إن الحاجة دي بتضايقَك هم المفروض من نفسهم يسكتوا.
تمام. أكيد. والله عندك حق، يعني والله بجد يعني أنت ريَّحتني، وأنا كنت عايز أواجه فعلًا من من الأوّل، بس أنت عارف لمّا بيبقى الآراء كتير و وأنت لوحدَك بيبقى في عندك سنِّة تردد، بس آآ، أنت بجد والله يعني كلامَك أكِّد لي المعلومة في ال وأكِّد عليَّ وريحني وشجعني جدًا إن أنا لازم أواجه في الموضوع ده، ولازم أحط حد ليَّ مع مع معاهم، عشان فعلًا ما يبقاش في أوقف يعني شلال الطاقة السلبيّة ال اللي جاي ده واللي بيأثر عليَّ. فأنا باشكرَك جدًا، جدًا، وشكرًا على النصايح الغالية، وأنا هاخد بيها و وهاقول لَك إيه الجديد اللي حصل.
آه. يسعدني إنّي قدرت أساعدَك، ولا شكر على واجب، موجود في خدمتَك في أي وقت لو احتاجتني.